देखिए मनोरंजन तो बहुत है आजकल, मीम्स हैं, रील्स है, शॉर्ट फिल्म कंटेंट है कहीं न कहीं वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, है ना? सोशल मीडिया का तो एक अभिन्न हिस्सा ही बन चुके हैं मीम्स तो। उनके बिना सोशल मीडिया का कोई ऐसा लगता है कि अब तो औचित्य भी नहीं रहे कोई तुक नहीं बनता है तो मीम्स तो उसका हिस्सा है ही, और लगातार हसाते हैं। जैसे आपने खुद भी कहा ना कि कई बार पोस्ट से ज़्यादा जो मनोरंजक चीज़ होती है वो होता है उसका कमेंट सेक्शन। आपको ऐसे-ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं ऐसे-ऐसे और लोग भी ऐसे आपको समझ में आता है कि हाँ, लोग रचनात्मक तो हैं देखिए। इस तरह के कमेंट्स करेंगे कि वो पोस्ट से ज़्यादा फनी होते हैं देखने में, पोस्ट से ज़्यादा मज़ेदार होते हैं उनको पढ़ना भी मज़ा आता है और काफ़ी लोग तो यही करते हैं। वो पोस्ट में पोस्ट में कि जा मतलब पोस्ट भी वो इसीलिए खोलते हैं ताकि कमेंट सेक्शन में देख सके कि इस बारे में लोगों का क्या कहना है, है ना? किस तरह के कमेंट कर रहे हैं लोग। तो देखिए मज़ा तो आता है और मीम्स वगैरह भी चलते रहते हैं। ये एक मुझे लगता है अच्छी एक अच्छा पहलू है सोशल मीडिया का एक अच्छी साइड भी है, जो मुझे लगता है ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। ज़्यादा मतलब जो एक एल्गोरिदम है उसमें ये सब इस तरह का कंटेंट या इस तरह की चीज़ें दया ज़्यादा देखने को मिलनी चाहिए। इस तरह इस तरह के कंटेंट को ज़्यादा एक पुश मिलना चाहिए, बजाए जो अभी हम हाँ, जो भी अब हालात देख रहे हैं जिस तरह का कंटेंट अभी देखने को मिल रहा है अ, जिस तरह के कंटेंट को अभी एक प्रमोशन मिल रहा है एल्गोरिथम के द्वारा वैस उस कंटेंट के बजाए तो ये चीज़ें ज़्यादा ठीक है जो थोड़ी लाइट हार्टेड हो, है ना? अ, थोड़ी-सी हस हास्यप्रद हो जो आपको खुश रखें मुस्कान लेकर आएँ आपके चेहरे पे।
हुँ। बिल्कुल, जी। हम्म। <laughs> हाँ, बिल्कुल। <chuckles> <laughs> हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कु हाँ। बिल्कुल, <laughs> जी हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हम्म। हुँ। जी। हम्म। जी। हाँ, मनोरंजन हो जाए थोड़ा, जी, मनोरंजन हो जाए थोड़ा बिल्कुल। अ, देखिए जहाँ बात मनोरंजन की आती है तो अ अ, ज़ाहिर-सी बात है कि अ, जो बच्चे होते हैं उनकी जो हरकतें होती हैं अ, मासूमियत भरी, वो भी काफ़ी मनोरंजन तो देती ही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपने बच्चों की हर कोई वीडियो डाल रहे हैं मतलब अ, ठीक है, बच्चे हैं अ, मनोरंजक गतिविधियाँ करते हैं। अ, आपको क्या लगता है कि क्या सीमा रेखा होनी चाहिए? क्योंकि देखिए छोटे-छोटे बच्चे हैं अ, और आज का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है नहीं, पता नहीं कैसे-कैसे लोग क्या अ, आपकी जानकारी कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि जो बच्चों की प्यारी हरकतें हैं बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर वो आपके घर में रखें, तो ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा?
जी। हुँ, हुँ।